जी, जी। बिल्कुल आपने सही कहा, कि हमारा काम है कि उसमें अ, देखें कि क्या सही है क्या गलत है? और वो अ, जो अ, एक जो कहते हैं कि अ, फिल्टर करना वो मुझे लगता है कि अ, आम जनता का काम है, कि क्या न्यूज़ सही है, क्या न्यूज़ गलत है। क्योंकि आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे अ, जो लोग होते हैं अ, जो उनकी उनको अ, कई चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, उनको आने वाले वक़्त की जानकारी नहीं होती है और न्यूज़ चैनल में काफ़ी अ, उनको बर्गलाने की कोशिश की जाती है। आप देखेंगे कि आम लोग उतने पढ़े-लिखे नहीं होते हैं, उनको उन उन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है कि गवर्नमेंट कहाँ कितने पैसे खर्च कर रहे हैं अ, कहाँ क्या कर रहे हैं तो उनको इंग्लिश में ही बोल के और निकाल दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो न्यूज़ चैनल में फैलाई जाती है तो मुझे लग रहा है उनको सिंपल वर्ड्स में तोड़ के और एक आम लोगों के अ, जो अ, भाषा है उनमें उनको बतानी चाहिए ताकि सरकार की हर बातें पता चले और हर मुद्दे पे अ, मतलब बात होनी चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे कि अ, जो हमारे न्यूज़ चैनल हैं वो कई एक ही सरकार के प्रति काफ़ी अ, बहुत बेहतरीन बातें करते हैं और किसी दूसरे पार्टी के बारे में बात ही नहीं करते कि उन्होंने क्या बेहतर किया क्या नहीं किया।
जी। जी। जी। हाँ, हाँ। जी। जी हाँ। हाँ। जी, जी, जी। बिल्कुल। अ, हाँ। जी, जी। बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ। जी। जी। जी, जी। बिल्कुल। जी। जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल। नहीं करना चाहते हैं, जी। जी, बिल्कुल सही सर आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमति रखती हूँ और मुझे आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।